Cia buon pomeri ciao, cara mia, tutto bene? Come va?
Ciao, buon pomeriggio, bentrovato. Ciao. <chuckles> Io tutto bene. Tu, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Si procede. Da me c'è un sole fantastico e sono io insomma, siam siam
Bene, fa molto piacere. <chuckles> Mi dite così, da qua deve piove tutta settimana.
N No, mi dispiace, mi dispiace. Invece qui c'è un bel sole, siamo nei primi del mese e il mese scorso per me è andato molto bene. Ho avuto i successi che desideravo, quindi ho amato ho amato particolarmente il mio lavoro il mese scorso. E quindi niente stavo sa grazie, grazie. E stavo facendo un po' di programmazione, no. <smacks lips> Però così, preso dalla distrazione, ho voluto chiamarti.
Ma mia. Mh. Ah, bene, dai. Fa molto piacere. Ah, bello. Molto contenta di questo, complimenti. Mh. Sì. Il tuo lavoro mi vuoi dire in ca cosa ti riferisci in particolare?
Mhmm, sì, io mi occupo di investimenti. Mi occupo di investimenti. <smacks lips> Diciamo poi sto
Ah, okay, okay. Cioè, sorta di trader, se dico giusto. Eh, non conosco molto bene.
S una sorta di trader, sì. Lavoro in banca, ho ho ho dei clienti insomma, un po' che mi passa la banca, un po' sono miei personali, e e niente. E quindi e e quindi proce preso la distrazione ti chiamavo per chiederti se tu hai mai avuto, diciamo un momento, ehm, particolare che ti ha fatto amare ancora di più il lavoro che fai.
Mh. Ah, beh, dai, buono. Mh.